Ah, ai ela me perguntou mais ou menos o que eu gostava, mas ela fez um cardápio muito padrão, assim, sabe, dava pra ver que era um cardápio pra todo mundo.
Ah ok. Sim, parece que ela tinha aquele que ela tinha aquele modelo pronto, passava pra todo mundo ali que é os
Exato, exato, mas aí não foi só isso, mas calma, que aí teve pior, e eu fui eu fui num mês, e aí ela falou assim pra mim: "Olha, vou te passar esse cardápio e aí você" e aí várias vitaminas, aí ela passou as vitaminas que ela me indicou pra uma farmácia de manipulação de hum, eh, de de hum de sugestão dela assim, a farmácia me ligou querendo fazer, mas, eh, custava mais R$500, R$600 a parceria.
Demais, eita, então falou. Ah, tipo aquela parceria ali, né, certeza que às vezes você nem precisava dessas vitaminas, mas ela te receitou porque ela provavelmente recebe uma comissão ali dessa farmácia, olha só cara.
Exato, exato, olha só, aí que eu fiquei com mais raiva ainda, e aí não era só isso, piorou ainda, que ela falou assim: "Olha, você vai faz us fazer esse cardápio aqui, vai seguir ele por um mês, no mês que vem você volta aqui", aí eu falei: "Mais mil", juro pra você, mais mil, aí eu falei: "Ah, mas está va está valendo a mesma consulta", não, aí é uma nova consulta, tá, assim.
Ah, mais mil. <laughs> Caramba. Ah, você ainda questionou se se, né, porque tem consultas que têm o retorno, né.
É, aí eu falei, não, é um retorno? É, eu falei, um retorno? Ela falou, não, é uma nova consulta, <laughs> nunca mais voltei, ah, obviamente.
E aí você falou você falou você falou isso pra ela ou não? Ou você falou: "Ah, tá bom, a gente marca."
Não, não, ah, tá bom, fiquei chateadíssima, assim, falei, nossa, que dinheiro mal gasto, que absurdo. <laughs>
Nossa, realmente, realmente. Não, realmente isso daí, poxa, você pagou caro, você estava ali disponível, né, procurou, e no final, ela era muito mais blogueira do que nutricionista, né, total, né.
Exato. Blogueira, exato, exato, então, aí tá vendo, olha caí nessa mas também nunca mais caí tá. Aí foi uma vez só <chuckles> não sei eu sou
Pois é, assim, também faz parte, né, a gente aprende a gente aprende com com os tombos da vida, né. Sim com certeza.
Errando, né, exato, eu não sei, foi um surto ali, eu não sei o que aconteceu comigo.
Pronto, mas aí também te ajudou em outras fases. Assim, eu adorei aqui com ouvir um pouquinho que você compartilhou comigo dessa de como você lida com isso e muito obrigado por compartilhar, foi muito boa a conversa.
É. Eu que agradeço. Eu que agradeço, tchau tchau.